Ну, до этого, за день до этого, со мной произошел несчастный случай, и я повредила себе Я упала и повредила себе шею.
Ого, слушай, ну, прям совсем как-то тяжело. Сочувствую.
Я оказалась в больнице Ну оказалась в больнице, у меня ню ничего страшного не произошло. Просто была растяжка, ам, ну, растяжка, там, мышцы, и было очень очень-очень сильно больно двигать шеей. И, ну, и в итоге я <chuckles> всё-таки поехала домой. Нужно было ехать домой. У меня был самолет. А в больнице мне дали специальный такой, как, эм
Мгм, мгм. Мгм. Мгм.
<clicks tongue> каркас такой, чтобы поддерживать шею. Такой прям это Да-да, да-да-да. Просто так, чтобы хотя бы мне было, ну, не так больно. И, ну, дали дали мне парацетамол.
Мгм. Для фиксации, да, наверно? Мгм. Отлично! То есть то есть это это как вот конфету зубной врач вручает, да? То есть ничем не помогает, но держите. Витаминку, да-да-да. Гема Во, да, точно-точно, гематоген. <chuckles>
<chuckles> Да. Витаминку. Гематоген, <laughs> пожалуйста. Да. И о Это было дело, на самом деле, в Португалии. Это было уже 2 года назад, даже, наверно, больше. Наверно, 3 года назад. И, э, на следующий день мне нужно было вот улетать. И я вот с этой болью, я помню, я была в аэропорту
Мгм. Мгм.
Ам, это был Да, это был аэропорт, а, Лиссабона. И <exhales> я я была очень там потеряна. И я просто ходила с этой болью, с этим с этой шиной на мо на моей шее.
Конечно. Ты, наверное, и и головой не могла поворачивать, да? Всем телом поворачивалась. Ужасно.
А, да. Я вообще не могла поворачивать головой, потому что было ужасно ужасно больно. Была очень сильная боль, прям невозможно было там нагнуться, и как-то вот с этой сумкой нужно было ее тащить. Нужно было доставать этот паспорт. Но я зарегистрировалась на рейс.
Мгм, мгм.
<clicks tongue> А, я путешествовала с другом на тот момент. Слава богу, со мной был друг.
Мгм, мгм. То есть был кто-то, ч кто-то, кто мог тебе помочь, да? Как-то оказать какую-то, это, поддержку?
Да. Да. Кто мог присмотреть за мной. Ну, в 1 прекрасный момент мне нужно было з посетить, э, туалет. <laughs> Я я сказала другу: "Ну, подожди, щас щас щас, подожди, щас я вернусь". А. Зашла в туалет, а, вышла из туалета. А, мы проходили
Мгм.
ну, как, э к этой вот к этому моменту, где нужно было уже там выстраивать, у выстраивается очередь, и где бы проверяли проверяют, а, посадочные талоны. М, ну, уже после регистрации, когда уже вот
Мгм, мгм. Когда уже уже на регистрацию идешь, да? Мгм. А, уже на пос это, по проходишь контроль. Ага, так так.
Там Надо было там контроль, да.